مش شايفين حاجة، مش شايفين حاجة، هُم كُلّ اللي يعرفوه إن أنا شغال، بس هل عارفين إن أنا باكون واقف ال9 ساعات كلّهم على رجلي عشان أشتغل؟ ما بيكونش عارفين حت حاجة زي كده، ما بي مش ف مش شايفين حتى قعدتي نَفْسَها أصلًا، أنا شغال من البيت، شغال على اللاب، هُم شايفينني على اللاب شايفنني بالعب، فاهم قصدي، مش شايفين إن أنا باشتغل، حتى لما باقول لهم إن أنا شغ مش مقتنعين، لأن أنا في الطبيعي ما باوريهمش فلوسي، ما باوريهمش إن أنا باقبض كذا، باقبض كذا، وبيد بيخش لي دخل كذا، فاهم قصدي، ما باحبش إن حد يتدخل في الحتة دي، فهُم فاكرين إن أنا بالعب، مش فاكرين إن أنا مثلًا إيه، باشتغل وكده، لأن هُم كُلّ مَرّة بيخشوا عليَّ بي بيصادف الوقت اللي أنا ممكن أكون بالعب فيه أو باعمل أي حاجة كده باستمتع بيها، فاهم، رغم إن حتى يعني وأنا بالعب أنا يعني شوف هُم بيشوفوني بالعب، بس الحقيقة أنا مش بالعب، أنا بيكون دماغي بس كده إيه، باحاول أشتت دماغي بأي حاجة، وبرضه يعني عارفة اللي هو إيه عارف اللي هو إيه حبة صغيّرين، تلاقيني برضه فصلت ورُحت اشتغلت، اللي هو مش مش مريّح دماغي خالص، مش مريّح دماغي، ورغم كده على فكرة أنا شايفهم برضه عندي إلتزامات ناحيتهم، وباساعدهم وباشوف لو البيت مثلًا محتاج حاجة باجيب له سواء أكْل أو أي حاجة، يعني باساعدهم أصلًا ماديًا.
آه بالضبط، يعني إمم. مش مقتنعين أصلًا، آه. إمم. إمم. إمم. أنا فاهم إمم. طَب كويس إن أنت م ملتزم بالحاجات دي، إن أنت مش مش قاعد لمّا يطلبوا منك حاجة بتقوم تعملها، ف دي بجد حاجة كويسة آه، طَب أنت يعني ما حاولتش مثلًا إنك ت يعني تتكلم معاهم، تفهّمهم، تقول لهم إن أنت شغال وطالع عينك في الشغل حتى الصبح، وبعد كده بالليل لمّا بتيجي تجمّع، آآ، يعني برضه بتشتغل تاني بالليل، فاهمني، قُل لهم إن ييجي عليك تتكلم معاهم بالراحة، بحيث إن أنت حاول على قدّ ما تقدر إنك تغيّر مثلًا من تفكيرهم ده، إن هُم دايمًا شايفينك إن أنت مثلًا ما بتعملش حاجة أو في وقت معيّن قاعد فيه، فاللي هو ال أو ممكن عارف إن ده كبير يعني، فأنت ما ما تحاولتش مثلًا تتكلم معاهم؟
بالضبط. أيوه أيوه. فاهمك. والله ما اكدبش عليك، ما حاولتش خالص، يعني ما حاولتش أفَهّمهُم، لإن أنا عارف إن هُم مش هيتفهّموا حاجة زي كده، هُم يل كُلّ اللي شايفينه واحد قاعد على اللاب، مش شايفين إني واحد شغال، فاهم قصدي، بس يمكن، يعني يمكن فعلًا لو أنا جرّبت إن أنا أكلمهم وأود وأوريهم أو حتى آه بالضبط، ممكن أوريهم فعلًا، على الأقل برضه إيه، ممكن يعني فكرة إن هُم لمّا يشوفوني كده يدعموني شوية، فحاسس فعلًا إن أنا يعني عارف اللي هو حاسس نَفْسي إن أنا لأ ما فيش حاجة هت ما فيش حاجة هتو يمكن ده أكتر إحساس على فكرة بييجي، آه ي
إمم. آه. ممكن تجيب نتيجة إمم، ودايمًا بجد إمم، حُط ده في دماغك برضه إن هُم عايزينك يعني أحسن حاجة، إن أنت عايزينك ت فخلّي دي برضه النقطة دي في دماغك، إمم.
أنجح، أنا فاهم، عارف، عارف، عارف، وأنا يمكن يمكن بالضبط، ويمكن والله بجد إحساس إن أنا دايمًا عارف في حاجة هتفوتني، هو ده أكتر حاجة يمكن مخلّياني مش قادر إن أنا أستمتع بوقت الفراغ بتاعي، إن أنا بارفّه عن نَفْسي وكده، حاسس إن أنا دايمًا في حاجة هتفوتني لو أنا ما اشتغلتش دلوقتي، الشغل ده ممكن يقف في أي لحظة، عارف الإحساس نَفْسُه ده، يمكن ده أكتر حاجة مأرقاني بصراحة، يعني أنا فعلًا يعني يمكن محتاج محتاج حاجة زي كده، محتاج إن أنا أتكلم والله، يعني بعيدًا عن كُلّ حاجة وبعيدًا عن النصيحة دي حقيقي بجد أنا حاسس إن أنا ارتحت نَفسيًا لمّا اتكلمت وطَلّعت اللي جوايا والله ليك، يعني بجد باشكرك من كُلّ قلبي إنك سمعتني للآخر.
آه، بالضبط، إمم. للأسف فاهمك، إمم. أنا فهمتك، إمم.